ได้เลย ถ้าเกิดว่ามีโอกาส อยากจะไปเหมือนกันแหละ เร็ว ๆ เนี้ย ก็อยาก ไปมากเลย คิดไว้หลาย ว นานแล้วเหมือนกัน แต่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไป? ถ้า ๆ ไป มีโอกาสไปเดี๋ยว จะ ลองชิมเผื่อแล้วกัน <chuckles>
เหลือง อืม เนาะ หาเวลา อืม ค่ะ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
แต่เรียกว่าอะไร จำไม่ได้ใช่ไหมคะ? เออ อ๋อ โอเค ได้